Halo halo.
Halo, ya selamat pagi dari sini, Kak. Iya. Tetap semangat ya, Kak, ya. <chuckles> Heeh. Iya sebentar lagi nih matahari terbit. <chuckles> Iya. <chuckles>
Ketemu lagi, selamat sore dari sini. <laughs> Iya, pagi yang cerah ya, Kak, semoga ya. <chuckles> Di sini sore menjelang malam. Nah, enak tuh saya juga sebentar lagi sore, sebentar lagi mau jalan-jalan lihat pemandangan. <chuckles> Sambil ngelihat pemandangan. <chuckles> Heeh, heeh, <chuckles> heeh heeh heeh. Oh saya pemandangan favorit yang paling inti ya ini tadi entah melihat itu matahari mau terbit, atau pas matahari tenggelam. Itu pemandangan alam favorit yang saya pernah lihat gitu loh, Kak. Maksudnya di sini kan saya tinggal di daerah yang, eee, kalau di Indonesia kita jarang bisa mendapati hampir setiap hari itu, kayak matahari penuh, kayak deket banget gitu. Di sini di tempat saya itu kayak s s hampir setiap hari bisa ngelihat matahari itu penuh gitu loh. Jadi kalau heeh, jadi pas turun itu, uh cantiknya minta ampun pas mau terbenam. I eee, itu itu itu cantik banget cantik banget, apalagi, eee, di tengah-tengah, apa namanya, alam yang terbuka gitu, taman-taman, ah, ad itu spesial.
Heeh, matahari terbenam. <chuckles> Iya iya. <clears throat> Mmm, apa tuh pe apa pemandangan favorit apa, Kak, kalau di sana? Heeh. Heeh. Ah, heeh. Heeh. Betul betul. Heeh. Heeh. Oh. Heeh. Heeh heeh heeh heeh. <clears throat> Setiap hari. Oke. Kalau terbenam, sama ini ya, sama terbit gitu ya? Heeh. Heeh, betul betul. Heeh. Iya. Ya karena mungkin e anu ya kura apa bangunannya nggak terlalu banyak mungkin ya, jadi bisa kelihatan banget gitu ya.
Iya, apalagi saya nah dan apalagi saya tinggal di a ke kampung, daerah kampung, dengan landscape yang bagus banget gitu. Daerah hutan yang dibuka, jadinya bergunduk-gunduk juga. Kemudian ya ya kayak gitu, Kak, e apalagi bisa dicampur dengan misalnya, eee, daun-daun yang udah mulai berubah ya kan. Aduh, dari warnanya, aduh itu kayak sudah lihat surga aja dan lihat lukisan. <chuckles> Mhm, m mhm.
Mhm. Heeh, heeh heeh. Iya iya. Iya. Heeh heeh heeh. <clears throat> Mhm. Oh, iya warnanya, heeh, bener banget. Heeh heeh, heeh, <chuckles> iya, itu di setiap musim bisa muncul bagus seperti itu atau di musim tertentu itu, Kak?